Okey, ok o sea, lo que te gusta es la comodidad.
Ujú. Claro, por supuesto. Hace
¿Y qué tipo de shorts escoges?
Eh, mira, me gustan los los los deportivos, vaya, o sea, como para jugar fútbol que son flojos y ligeros, ajá. Y que tengan bolsas, eso es eso es algo primordial, un short con bolsas. No me gustan los shots sin bolsas, me encanta que tengan bolsas porque soy mucho de ir a a caminar. Me gusta mucho ir a caminar, a no no a correr porque tengo una situación con mis tobillos, pero me gusta mucho caminar. Entonces, cuando voy a caminar, me gusta ir flojo, me gusta ir suelto, me gusta ir cómodo, ¿sabes? Entonces eh,
Ajá, que son flojos y ligeros, ¿no? Okey. Ajá. Ajá. Para ti lo primordial es la comodidad.
Sin duda alguna. Hace poquito fui a
Y y, obviamente, por eso te gustan los shorts deportivos, porque son de telas ligeras.
Sí. Exactamente. Incluso también tengo shorts, eh, vamos a llamarlos casuales, como para alguna ocasión, ah, pues, a lo mejor algún tipo de fiesta. Por ejemplo, vamos a suponer un un domingo una reunión a la alberca con tus amigos, o sea, llevo un short de mezclilla, que es más que short bermuda, está un poco más larga, ¿no? Y y a y a lo mejor, ahí con unos unas calcetas, eh, unos tines y unos y unos tenis. O sea o sea, que se vea agus agustín, ¿no? A gusto para para el domingo.
Okey. Ajá. Okey. Claro, claro, claro. O sea, lo tuyo es la comodidad, sentirte ligero, sentirte flojo.
Exactamente. Y también tengo short tengo 1 short que es de vestir. Es es una, digamos que es una bermuda, pero sí está más como short, pero es una bermuda. Es que soy muy alto, entonces los short las bermudas me quedan como shorts. Entonces Ujú. Entonces tengo 1 de vestir que sí va así como que a lo mejor una una camisita blanca, una camisita negra de de vestir con el shortcito color caqui, color cafecito, este Exactamente. Ya puedes irte, este, no sé a digo, no a una entrevista de trabajo, no a trabajar, pero sí, a lo mejor, alguna
Okey. Ajá. Claro, claro. Ya lo haces más de vestir. No, pero a una fiesta un poquito más formal.
Ándale, a un restaurante, cositas así. Exacto. Ujú.
Ajá. Los tienes también de lino, supongo, que los que son más de vestir.
Ándale. Ajá, es e es de lino el que tengo, el que tengo nada más 1, nada más. Digo, no no no es que salga mucho a cosas formales, pero tengo 1 que es de lino, caqui, y, este, que me gusta mucho usarlo en en en ocasiones así. Hace hace tiempo me fui a la playa y, este y hubo una celebración, pues, en la playa. No no era boda como tal, era una cosa, ah, tipo espiritual, no no sé muy bien. A a lo cual fui invita Algo así. Fui invitado, este, y y todos estaban así como que muy cómodos con sus guayaberas, pla playeras blancas y ese tipo de shorts, ¿sabes? Tú como como casi todos llevábamos ese tipo de shorts, que era para a ad hoc a la a la celebración que se estaba llevando a cabo, sin ser ni muy, este, fache Ajá, ni muy fachero. Exactamente.
Ajá. Okey, okey. Un retiro espiritual. Sí. Formales, sí.